Даже в этот же можно прям приехать, уже таким отдохнувшим. <laughs>
Подожди подожди, а идеал? Ты же ж ты же ж отдыхаешь. <laughs>
Согласен, согласен, да, поймал меня, да, мы не работаем. В в идеальный день отдыха я не работаю.
<laughs> <laughs> Да, мы ещё не закончили день, подожди. <chuckles> Хорошо. А тогда к вечеру вот, ну, всё наотдыхался там, всё идеально. А в к с каким чувством ты тогда ложишься спать после такого идеального дня? То есть, ты чувствуешь какую-то вину что ли за такой отдых, что вот тебе хорошо, а всем этим соседям, которые с утра куда-то свалили, плохо? <laughs>
<chuckles> Не не не, э, в идеальном дне я не чувствую никакой вины. В идеальном дне я чувствую ся на вершине мира, и то, что я нахожусь, э, со своими люди любимыми людьми, э, в классном месте. И до сна я бы ещё вечером обязательно встретился бы со своими друзьями. И
Мгм. М. Мгм. А, то есть я рано тебя с в в постель уложила, ладно. Хар <laughs>
А а просто, э, вот это вот ощущение, что ты сначала побыл один и напитался энергией, э, природы, выкинул все мысли. А вечером ты, как социальное животное, <laughs> встретился, да, встретился с друзьями. Э, это может быть кафе, ну, как правило, и мы кт а обсуждаем, что у нас за неделю было, рассказываем свои какие-то новости, делимся своими эмоциями. И это просто тебя ещё сильнее напитывает энергией и тем, что вокруг тебя столько классного. Это и люди, и место, и время, в котором ты находишься. И да, это при это замечательно.
Ага. Мгм. Мгм. Пошёл в толпу <chuckles> себе подобных. <chuckles> Мгм. Мгм. Дерь М, мгм. Слушай, ну прям вот твой идеал прям мне и передался. Эх, не живу я в Лос-Анджелесе. Ну ладно, <chuckles> будем стремиться. <chuckles>
<laughs> Ну и да, и окончание всего это вечер, когда ты приходишь домой, у тебя дома всё хорошо, твоя семья дома тоже вместе с тобой. Да, да. То есть это это тот случай, когда вот всё подряд проходит, э, хорошо. И тебе тогда в кайфово максимально. Это это идеальный мой день. <chuckles>
<laughs> Целует и любит, спать укладывает, <laughs> подушечку взбивает. <laughs> Слушай, классная история. Я прям, вот так я же говорю, прям пропиталась этим твоим идеалом. Желаю те побольше таких идеальных дней.